Mhm. Ne, also, ich finde es überhaupt erst mal so voll gut, dass du dich da auch so total reflektieren kannst. Und du merkst ja auch rational gesehen, ne, natürlich, ähm, kann man das nicht immer halten, so 'n Level. Aber ich meine, wenn ich dir zuhöre ich meine, das ist ja 'n enormer Druck dahinter. Also, du ne, ich habe das Gefühl ich weiß nicht, ob du das so bestätigen würdest, aber, äh, du ha du hast ja 'nen sehr hohen Anspruch an dich selber und beziehungsweise dass du halt auch das Gefühl hast: „Wenn ich was mache, dann muss ich's auch richtig gut machen, und das Ergebnis ist dabei auch wichtig.“ Und ich habe das Gefühl, vielleicht der ganze Prozess dahinter, das auch zu genießen, geht da vielleicht 'n bisschen verloren, weil du immer denkst, du musst dich irgendwie übertreffen und ähm, ne? Also, es kommt zumindest 'n bisschen so rüber, oder würdest du sagen, dass es noch mal geht in 'ne andere Richtung?
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Hm, ich habe n nicht das Gefühl, dass ich, äh, zu viel von mir verlange. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste noch mehr von mir verlangen, damit ich mal in die Gänge komme. Ähm, während ich dann Sachen mache, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist 'n guter Zeitpunkt, jetzt fühlt sich das alles richtig an, dann genieße ich das sehr, dann macht mir das unfassbar viel Spaß, und ich bin dann auch stolz auf die Sachen. Aber es ist so in diesen Zwischenphasen das Problem
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
das hinzubekommen. Ja, ich finde, m man ist ja manchmal auch so geleitet von Stress oder so oder Lebensumständen. Man hat ja auch privat mal Sachen, die passieren, wo man sich denkt so: „Oh, das ist grad voll die blöde Phase.“ Und dann merke ich auch, dass das irgendwie Einfluss darauf nimmt. Und das ist ja voll schade, dass eigentlich würde man das ja so nicht wollen. Es muss ja weitergehen. Ähm, aber ich merke immer, wie das mich blockiert, weil ich mich dann nicht so fühle. Und dann denke ich: „Ja, wie soll ich denn jetzt irgendwie irgend 'ne Ausstrahlung performen, wenn ich mich eh kacke fühle grade?“ Ähm, und das ist irgendwie manchmal schwierig, ja.
Ja. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Also, es ist wirklich mehr dieses: Du kannst dich da auch schon so ganz gut reinfühlen, aber die Umstände geben das auch nicht immer unbedingt her. Weil, äh, du sagst ja auch, ne, an sich, du schreibst dir das ja alles auf und du wartest so auf 'n guten Moment, wo irgendwie auch alles grad miteinander harmoniert und passt. Und, ne, so ment Momente wird's ja immer mal von sich aus geben, aber es ist ja natürlich nichts, was 'n Normalzustand ist. Ähm, und, äh, was ist das also, was ist denn dein konkretes Ziel immer, wenn du wenn du so zum Beispiel Auftritte hast oder so generell bei Projekten? Ist das wirklich äh, wünschst du dir dann auch wieder dieses Gefühl, dieses so wirklich drinnen zu sein oder das wirklich einfach abzuschließen oder dass du am Ende was hast, wo du stolz drauf sein kannst? Also, kannst du das einordnen?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm.